Dunque, avrei bisogno di qualche suggerimento, perché ultimamente, mhmm, con mio marito, abbiamo iniziato a valutare l'idea di cambiare casa. Ehm, considera che noi siamo abbiamo iniziato una convivenza anni fa, in una casetta veramente piccola, era quasi un monolocale, e ci siamo stati per una una serie d'anni, una un paio d'anni. Ehm, ci ha permesso questa casa, tra l'altro, di, mhmm, ehm, mettere da parte anche un gruzzoletto, perché comunque le spese, le utenze erano veramente minime, ehm, poi abbiamo cambiato casa, siamo andati a vivere in una casa un po' più grande
Sì? Mh-mh.
e adesso, abbiamo maturato l'idea di voler acquistare un immobile, ehm, però, uhm, guarda, ultimamente abbiamo iniziato a girare una serie di case, anche attraverso le agenzie, attraverso dei passaparola, però, uhm, c'è qualcosa che mi dà veramente difficoltà, e non riesco a trovare la casa dei miei sogni. Non so, ma c'è forse qualcosa che mi blocca. Entro in una casa, e non mi piace la luce, non mi piace la disposizione degli ambienti, ehm, magari in un contesto condominiale che non non mi entusiasma. In qualche modo è come se fossi costantemente proiettata, alla visione della casa in cui abito, dove comunque però sono in affitto, e devo comunque andarmene, perché non posso stare in affitto per sempre, vogliamo comprare, però, ripeto, qualcosa mi blocca, ecco. Vorrei, uhm, capire nel concreto cosa fare per, ehm, migliorare questa mia questo mio blocco.
Mh-mh. <chuckles> Certo, certo. Sì, beh, prima di tutto bisogna capire un po' qual è il budget. Quindi, voi volete acquistare la casa, giusto?
Mh-mh. Sì, sì.
E più o meno, quanto pensate di poter spendere.
Ma, allora, uhm, abbiamo fatto anche delle indagini tramite le banche, abbiamo accettato a cioè siamo mutuabili, e questa è stata una una grande conquista perché, insomma, oggi come oggi ottenere un mutuo non è neanche facilissimo. Ehm, e la banca ci ha messo a disposizione comunque una somma, mhmm, ragionevole, circa 150000, ehm, diciamo ce li dà, ce li presta. E tra l'altro, nella città in cui viviamo, una somma con una somma del genere ti puoi anche permettere una signora casa, un ottimo appartamento.
E ne Certo. Sì okay. Ah, okay. Quindi non siete in una grande città come Milano, in cui anche un più piccolo appartamento parte dal mezzo 1000000, il il budget è sufficiente solitamente per quello che riguarda le vostre necessità, però stai cercando qualcosa di diverso.
Mhmm. Sì, no, comunque fortunatamente viviamo sì, in una grande città, però, uhm, devo dire che non abbiamo questi prezzi assurdi, cioè comunque con, ripeto, circa 150000, compri veramente una casa con tutti i santi crismi, ehm, è chiaro che, ehm, più in là vai col budget, più si puoi aspirare a case molto più belle, ville, per carità. Però a noi basta un appartamento in centro, anche perché comunque lavoriamo in città e il budget è più che buono, ecco. Però qualcosa mi mi blocca proprio. Cioè ho visto veramente tante case, ma non so perché non riesco a decidere. C'è sempre qualcosa che non mi piace.
Ah, cavolo. Che bel posto. Certo. Mh-mh. E cos'è che stai cercando precisamente? Cioè, cos'è che deve avere la casa che cerchi?
Ma, allora intanto io cerco una casa, uhm, non non non deve essere necessariamente enorme, mhmm, guarda circa 90-100 metri quadri sono più che sufficienti. Ehm, chiaramente, almeno 2 camere da letto, ehm, perché quella dove viviamo adesso, mhmm, ha solo 1 camera da letto, è piccolina, sono 65 metri quadri, insomma, non è che sia una casa, ehm, e poi un 2 bagni, <chuckles> 2 bagni sarebbe l'ideale, ehm, un bel soggiorno sì, perché la casa dove sto adesso mi limita tanto anche negli inviti, sai, posso invitare poche persone alla volta.
Mh-mh. Okay. Certo. Beh okay. Sì. Certo. Sì. Certo, certo. E invece per quanto riguarda gli animali, ne avete?
No, ehm, perché io sono un amante dei gatti, mi piacciono tantissimi i gatti, ne vorrei prendere uno però, ehm, quando ho preso casa in affitto, e sono andata a vivere appunto qui, ehm, nel contratto c'era proprio sottoscritto, che non potevo prendere animali domestici, perché il padrone di casa non amava l'idea che ci fosse un animale domestico all'interno, chiaramente, del suo appartamento. Ehm, forse per paura che in qualche modo il gatto o il cane gafr gafr graffiassero porte e, ehm, quant'altro. Quindi l'idea di un animale in casa mia, acquistando l'immobile, effettivamente mi piacerebbe.
Okay. Sì. Okay. Beh certo, sì, sì. Okay bene. E invece, hai parlato del fatto che, lavori più o meno in città e in centro, no, quindi è fondamentale che la casa sia in centro, oppure può essere un po' variabile la cosa, è un po' flessibile, magari?
Mh-mh. Allora, mhmm, in realtà, non mi vorrei spostare più di tanto dalla zona in cui comunque adesso sto in affitto, perché è una zona, mhmm, strategica, è proprio a metà strada tra il mio po il mio posto di lavoro e quello di mio marito, calcola che io vado i a piedi a lavorare, e mio marito va in bicicletta, quindi, ehm, non mi voglio proprio spostare da qui. È comunque una zona cara, ehm, e ho comunque facendo anche delle valutazioni delle indagini di mercato per la zona in cui siamo, sforiamo un pochino il budget che ci verrebbe concesso dalla banca, quindi mi dovrei spostare un pochino ma non tantissimo, cioè comunque possiamo sempre andare a piedi e muoverci veramente con tanta facilità, però
Mh-mh. Ah, okay, molto bene. Perfetto. Sì. Mh-mh. Sì, con agilità, okay.
sì, però le case che ho visto qui non mi ha non non mi hanno entusiasmato. Ho provato anche a prendere in considerazione l'idea di spostarmi totalmente, e ho detto: "Vabbè, sacrifici, prendiamo la macchina, ehm, compriamo 1 altro mezzo", perché in tutto questo abbiamo solo 1 auto, ehm, "E ci spostiamo". Però no, non riesco cioè voglio stare qui, son troppo affezionata a questa zona. E quindi
Sì. Sì. Okay, quindi la zona è abbastanza ristretta, diciamo.
<tsk> Sì, effettivamente un po' sì.
E con cosa stai cercando la casa? Stai andando da delle agenzie, ma ti ti aiuti anche online?
Allora, uhm, sì, ho valutato anche la l'approccio con le agenzie andando lì di persona, ne ho girato veramente tantissime, ehm, però devo dire che mi sono trovata poi abbastanza bene con la ricerca online, tramite le app di Immobiliare o Idealista, e la cosa buona è che quando inserisci poi, uhm, quello che ti piace, ehm, in qualche modo il sistema automatico ti, uhm, genera cioè ti manda le mail sulla base dei nuovi immobili che mettono in vendita, quindi io sono costantemente aggiornata sui vari appartamenti che caricano nelle piattaforme. Quindi ogni volta che mi arriva la mail apro subito, controllo, guardo il budget e, se è il caso, prendo anche l'appuntamento.
Mh-mh. Sì? Okay, bene. Ah bene, quindi ti stai muovendo molto bene. Beh allora, io come consiglio posso darti quello di cercare ancora il più possibile, guardare e non metterti limiti di tempo entro il quale la casa deve arrivare, finché non troverai la co la cosa giusta stai tranquilla, che non è necessario che tu ti trasferisca i a brevissimo tempo. Prima o poi qualcosa che fa per te lo troverai. Quindi magari anche se hai degli amici a cui puoi chiedere se vendono alcune case loro per prenderle tu, o se conoscono qualcuno che ha de vende la sua casa e gene e robe del genere, soprattutto se hai amici che abitano già in quella zona, potresti provare così, quindi andare par ehm p p come pas di passaparola per provare a trovare quello che fa per te.
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Certo. Vero, ovviamente è così.
Poi un'altra un'altra cosa che puoi fare è quella di considerare delle alternative temporanee, quindi magari cambiare casa per andare in affitto in una casa un po' più grande per un po', finché non troverai la casa dei tuoi gio sogni, nel caso tu già in questo momento ti senti stretta nella casa in cui vivi e devi cercare qualcos'altro nell'immediato. Non sai più cosa fare ma vuoi andartene a tutti i costi. Quindi già questo potrebbe essere d'aiuto.
Mh-mh. Chiaro. Sì. Certo sicuramente darmi tempo ehm perché in qualche modo ho sempre sofferto questa cosa di dire: "Voglio comprare, voglio comprare" però effettivamente, come dici tu, non c'è nessuno che mi insegue e, mhmm, riflettevo sul fatto che comunque non sto comprando un paio di scarpe, che nella migliore delle ipotesi o nella peggiore delle ipotesi poi vado in negozio e le cambio. Cioè comunque sto comprando un appartamento e mi deve coinvolgere, travolgere, mi deve proprio prendere, perché comunque poi ci devo stare, ci devo vivere, diventa casa mia, ehm, sicuramente devo evitare di farmi prendere da da questa premura un po' mhmm, senza senso, ehm, e poi sicuramente sai cosa mi blocca anche? Il fatto di entrare in dei contesti che non conosco, cioè la paura dei coinquilini dire "i chi è che avrò accanto, chi avrò sopra, chi avrò sotto" non so perché ma questa cosa <clicks tongue> sì, questa cosa un po' mi impaurisce, forse perché dove sto adesso, ehm, ho trovato comunque anche un contesto veramente tranquillo, molto signorile, ehm, quindi ho ve ho paura <chuckles> questa cosa un po' mi mi
Mh-mh. Esatto. Sì, esatto. Mh-mh. Sì i vicini di casa. Mh-mh, certo. Sì beh allora, i vicini di casa alla fine, sono tutte persone buone perché sono normalissime persone come tutti noi, quindi bisogna soltanto darsi il tempo di conoscerli bene, perché all'inizio, ehm, chiunque può suonare un po' burbero, un po' egoista o un po', che ne so, un po' lamentone però poi col tempo conoscendo i vicini si inizia sempre ad avere un buon rapporto, ci si inizia a salutare, ci si iniziano magari a scambiare, mhmm, piatti che si preparano e poi si cementifica una buona relazione le cose vanno man mano meglio.
Certo. Mh-mh. Sì. È vero. Sì in effetti è proprio hai proprio ragione e probabilmente questa mia difficoltà a decidere anche la casa, mhmm, è dovuta anche da questa paura dell'ignoto però, come giustamente dicevi tu, sono comunque persone e comunque non ci devi convivere voglio dire, ognuno è per conto proprio, ehm, poi nella, ehm, nella vita di tutti i giorni basta semplicemente un minimo di di comprensione e via, uhm, quindi terrò a mente i tuoi suggerimenti e, mhmm, sicuramente procederò per gradi senza farmi prendere troppo dalla dalla premura di dover scegliere. Ti ringrazio perché i tuoi suggerimenti sono stati davvero preziosi.
Mh-mh. È stato un piacere anche per me, spero che troverai la tua casa e che ci vivrai benissimo, ti piacerà un sacco, sicuramente prima o poi accadrà. Buona giornata.